Oo. Ayan, parang ginawa na pinagaan na nga ang buhay natin araw-araw ta's gagamitin mo pa sa hindi maganda, ano ba 'yan. <laughs> Di ba? Oo, ta's mangha-hack ka pa ng ano, ng details ng iba, grabe naman. <laughs>
Oo. Bakit? Ha, ano, grabe ka naman din. Nam Parang alam mo yun, di lumalaban ng patas. Yung iba kasi pinagkakakitaan 'yan, eh, kasi di ba may pera, may mga impormasyon na kailangan malaman. Eh, kaso parang hindi naman sa tamang paraan, 'di ba?
Oo. Oo. Tama. Pero sabi nga nila, hindi natutulog ang ang karma, ganyan. <laughs> Oo, digit digit digital din. <laughs> So, uy salamat sa masayang usapan ako'y marami ding natutunan sa'yo, oo. <laughs> Usap oo, usap tayo ulit, paalam sa'yo.
Mm. Totoo. Minsan digital din 'yan, 'di ba? O Oh. Uy salamat din, ah, sa 'yong mga nabahagi sa akin. Salamat.